Kumbaga yung kliyente ko, alam mo na sa akin na siya agad. Da pagka pumatak na yung alas-8, hawak-hawak ko na siya, alam mo 'yun? Kumbaga, hands-on na ako sa kanya. Eh, yung mga kasamahan ko 'tsaka yung parang yung medyo mataas na sa ami medyo mataas na sa posisyon namin. Kumbaga, siya talaga yung siguro nag-feedback dun sa direktor. Kumbaga ano, kasama din siya dun eh, sa nagtsitsismisan na 'yun. Alam mo 'yun? Kaya sabi ko, "Para namang para naman nakakalungkot." Parang, ang dami-dami na nilang nakukuhang mga updates mga ganon, mga tsismisan na, ah, minsan 'di naman related talaga sa trabaho at kung ano yung mga changes na mga nangyayari. Alam na alam nila na ako hands-on na agad ako, sobrang aga pa lang tapos halos hindi ko na nga binibitawan yung kliyente ko, at the whole day. Eh, bakit ganun? Parang alam mo yung nararamdam ko talaga na pagod na pagod ako kaysa dun sa mga kasamahan ko. Eh, tapos ganun lang niya ibibigay niya sa akin?
Hmm. Oh. Mm. Naku. Mm. Um. Mhm. Tsaka napaka-unfair naman 'non. Oo. Tsaka nakapa napaka-unfair naman 'non, na to the point na siyempre ikaw ginagawa mo yung best mo, tulad nga ng sinabi mo. And, um, matanong ko lang din, gusto mo bang su sumagot agad or mag-isip muna bago tumugon or nasagot mo na ba sila? Ano ba nangyari?
Oo. Naku sa totoo lang kasi parang wala namang binigay sa akin. Alam mo yung pagka sabi niya sa akin o yung ah, "Grade mo or yung score mo is ganito," sabi niyang ganoon. Parang out of 5 is 3, ganon. So parang, pasado naman. Pero alam mo parang hindi ko matanggap na ganon nga. So, alam mo hindi naman ako talaga 'di ko alam kasi kung ano sasagot ko eh. Kasi imaginin mo direktor yung nakipag-usap sa akin. Oo, oo. At 'yun nga. Hindi ko talaga siya nasagot at sabi ko nga siguro kung sa susunod at i-review ulit niya ako at medyo 'di ulit katanggap-tanggap yung ibibigay niya sa akin feedback at yung score na bibigay niya sa akin si ewan ko siguro, sagutin ko na kaya siya, di ba?
Mm. Oo. Mm. Kausap mo, oo. Yes. Mm.